E aí fica difícil, tipo, <chuckles> já passamos por problemas de comunicação.
Sim, sim, sim, sim, sim. Sim, sim, sim, sim. E aí, por exemplo, nesse nesse nesses nisso que você está falando, quais são as consequências, então, que pode ocorrer? Tanto pela falta de diálogo ou pela, tipo assim, você esperar muito de alguém, e acabar se frustrando. Quais são as consequências que você acredita?
As consequências é você ficar à beira da loucura e querer terminar o relacionamento. <laughs> Então a única coisa que você tem é, tipo: pratiquem o diálogo. Conversem com seus parceiros. Falem das coisas que incomodem, mesmo v não tendo coragem, manda uma mensagem, fecha o celular. Escreve uma carta, escreve um docs. Não sei. A forma que você conseguir se comunicar com a outra pessoa pra falar. Porque também é muito difícil falar de coisas difíceis, né.
<chuckles> Sim, sim, sim. Tá. Hum. É, a gente E e eu eu e minha noiva, a gente trocou muita carta já. Eu mesmo só conseguia escrever por carta. Aí, eu escrevia por carta, entregava pra ela e sumia. Era muito fácil fazer isso, né.
Uhum. <laughs>
Muito bom fazer isso.
É muito bom.
Mas, aí, chega um momento que não dá mais, né. Vai ter que falar ali no cara a cara.
Sim, vai ter que ser através do diálogo.
É vai ter que ser através de um dua diálogo. É mais difícil, mas acho que surte mais efeito quando você tem coragem de falar.
Sim, mas eu acho que também vai muito por conta da dinâmica do relacionamento de vocês, né. Você falou que vocês namoram, noivaram, casaram, à distância.
Uhum. Uhum. Uhum.
Então, acaba que que esses recursos eles ficam muito marcados, assim, no relacionamento, para conseguir abordar essas coisas.
Sim. Uhum.
Porque vocês estão adaptados à conversar por, hum, cartas, mensagens, ligações
Sim, é verdade. Sim. Sim.
e etcétera.
É verdade E tu conhece alguma história assim rápida de al de alguém que mudou por causa de outra pessoa
Eu mudei.
de forma, sei lá, radical?
Estou aqui, fazendo exercício físico direto, há 2 anos. Mais de 2, eu acho. Eu comecei a eu entrei na academia, eu acho que foi em final de dois mil e vinte e dois. Já estamos aí, quase 3 anos. Assim, não teve mudanças drásticas, mas, pelo menos, estamos aí pela saúde.
Você, né? Entendi. Uhum. Sim. Sim.